Olha, eu tô precisando de ajuda pra organizar um pouco o meu dia, porque eu tô me sentindo muito sobrecarregado com muita coisa que eu tenho feito, e assim, preciso real de conselhos e alguém assim, que vai me ajudar na ponta do lápis, porque eu tô perdido, o
Uhum. <laughs> Tá bom, me conta aí o que que tá acontecendo. Como é que é mais ou menos a sua rotina?
Oh, tudo mudou quando minha mulher conseguiu o visto pra vim morar comigo, né. Aí, eu meio que surtei assim, porque eu sou muito seguro com o lado financeiro, e aí como ela vinha sem trabalhar, eu falei: "Nossa, como é que eu vou fazer?". Porque <chuckles> vai mudar aqui minha vida, e acho que vai ser um pouco difícil pra ela já conseguir emprego muito rápido, vai demorar um tempo, então, eu preciso pelo menos dar uma equilibrada. E aí eu comecei a fazer um freelancer, e aí eu comecei a trabalhar no fim de semana no num num bar com um amigo meu. E aí, meio que eu como eu tô com muita coisa de uma vez, meio que mudou tudo, porque antes eu fazia assim, eu ficava de eu ia malhar logo cedo, 6 horas da manhã eu já estava na academia já, aí <giggles>
Hum. <giggles> Aham. Tá. Uhum. Nossa Senhora! Era é cedo mesmo, né? <giggles>
Cedo de verdade. <giggles> Aí <giggles> É, exatamente, abre exatamente 6, eu sempre tô na porta quando a mulher tá abrindo. <laughs> E aí, eu já, meio que tipo, saio da academia, tomo banho já lá, aí chega em casa, só tomava café. Aí tem dias que eu trabalho de casa, tem dias que eu trabalho presencial. Aí ficava meio que de 9h às 12h, né, trabalhando para meu CLT. Aí eu tenho uma startup que aí, assim Não, eu já me acostumei muito com ela, né? Então eu ficava de 12h às 14h fazendo as coisas da startup, depois voltava pro meu emprego fixo de 14h até umas 17h30, e depois meu tempo era assim, livre pra fazer atividade física, pra fazer o que eu quisesse, nada demais, sabe? Só que aí, o que aconteceu? Com esse freelancer aí, eu fiquei um pouco ganancioso também, porque eu que eu comecei a encaixar ele, por exemplo, meio dia que era o horário da startup. Então, eu peguei a startup e faço a hora que der. E é isso que tem me atrapalhado muito porque eu fico pensando nisso, né. E, sei lá, fica um fica um pouco bagunçada porque como eu pego o freelancer, meto meio dia pra fazer até 14h, às vezes, passa de 14h, sabe? E aí eu sobrecarrego o trabalho do CLT. Aí eu vou para o CLT, aí fico um pouco mais tarde, e aí não sei que horas encaixar direito o eh, a as coisas da startup. Porque no final do dia eu volto um pouquinho para o freelancer. É assim, tá tá esse caos assim, que eu não tô conseguindo organizar, e não sei assim, um uma agenda? Ou se eu tenho que usar alarme? Não sei o que que eu tenho que fazer. Qual a estratégia? Mas eu tô meio que perdido em como encaixar cada coisa, sabe?
Aham! Tem academia que abre ainda esse horário, né? Gente! incrível! Merece um prêmio. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Tá. Hum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum, Nossa! Não, mas é realmente você tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, assim, o teu dia, ele tá bastante preenchido, né? Eh eh, eu entendo, assim, essa questão de você estar sentindo sobrecarregado, porque, eh, você tá sobrecarregado mesmo, né? <laughs> Aham. E, assim, eh, o ideal seria você conseguir dividir melhor, né, eh, dar uma estruturada, assim, né, no so na sua agenda e dividir melhor. Mas, assim, você, atualmente, você consegue descansar? Você tem final de semana? Como é que tá?
Exatamente. Exatamente. Tem um final de semana assim eu falei que eu estava ajudando o meu amigo no bar, né? <laughs> Aí, é justamente sexta-feira de 22:00 às 02:00, então eu já acordo sábado já tarde. E de sábado para o domingo de 22:00 às 02:00 de novo.
Uhum. Hum. Nossa senhora, que puxado, né?
Sim.
Entendi. E e esse outro freelancer, o o outro trabalho sem ser no bar, você também faz no final de semana?
Faço. Agora, assim, esse outro freelancer é meio que assim: tem as horas lá disponíveis, eu faço quando eu quero, sabe? Eu acho que aí tá um pouco do problema, porque eu não tô conseguindo controlar, né? E, aí, às vezes, eu não sei se eu se eu faço muitas horas de uma vez, ou se eu faço pouquinho e paro. E, às vezes, quando eu faço também e aí, uma coisa que eu não sei, assim, como é que eu posso me desconectar. Porque às vezes quando eu faço só um pouquinho e paro, eu fico pensando que eu poderia ter feito mais. Entendeu? <laughs> Aí isso tá em choque, assim, na minha ca
Hum, entendi. Uhum. <laughs> Sim. Aham. É, entendi. Complicado, né? É uma situação difícil, porque, como você tá descrevendo aí, a partir do momento que tem sempre essa demanda e você pode fazer, e quanto mais você fizer, mais dinheiro você recebe, acaba sendo super tentador, né? Mas também é interessante pensar que, assim, se por um acaso, né, a sua saúde ficar comprometida devido a esses compromissos todos, você, de repente, não vai conseguir fazer mais nada, né?
Sim. É justamente por isso que eu vim te pedir conselho. <laughs> Porque eu vi que meio que atrapalhou tudo e aí eu queria meio que, eh, tentar organizar de alguma forma, assim. Eu não sei se é por agenda ou por alarme ou tem algum método assim que de de tempo, né, que você coloca pra fazer cada coisa. Porque antes, eu conseguia organizar porque era só duas coisas né. Então, era muito bem definido. Aí, agora que eu botei mais coisas aí ficou um pouco, meio confuso, sabe? Porque eu fico eu não consigo me desligar de um pra entrar no outro. Quando eu estou no outro, tipo, eu fico pensando pouco no outro. Aí fica assim essa confusão.
É. Aham. Sim, sim. Uhum. Uhum. Uhum. Sim, sim. Claro. E nessa história toda, como é que está a tua mulher agora?
Olha, ela está me apoiando, assim, <giggles> porque ela ela é muito compreensiva. Ela ela viu que tipo, eh, ela não está conseguindo trabalhar ainda, né, porque ainda mais esse período agora, que vai ter, tipo, muita gente entra de férias e aí, não tem tantas ofertas. Aí, ela deixou a gente meio que combinou pra no fim de janeiro, tipo assim, meio de janeiro, ela vai começar a aplicar bastante. E aí, quando for lá pro fim de janeiro, início de fevereiro ela começa a mandar currículos até em lojas assim, supermercados e tal. Então, até lá, sou eu que estou assumindo tudo. Então, ela meio que está entendendo, sabe. Me apoiando.
Uhum. Uhum. Uhum. Tá, tá. Uhum. Entendi. Aham. Tá. Eh, porque assim, né, talvez uma uma saída seria ela tentar te ajudar com algum desses trabalhos, né? Ela consegue, eh, te ajudar tipo com a startup ou então, no no bar do seu amigo? Ou não é viável?
Não. Oh a startup, ela me ajuda, mas ela me ajuda mais, assim, na parte do marketing. Então assim, ela desde que ela chegou, ela realmente já tirou isso de mim, e já assumiu, né, então ela tá fazendo, mas a parte orçamental, que é o que demanda mais tempo, projeto, essas coisas é muito específico da minha área, sabe? Porque eu sou engenheiro, ela é formada em marketing. Então, não casa muito bem não com ela E no bar, eu fico Como que eles chamam? É, porque assim, para os brasileiros seria um segurança, mas, eh, aqui seria só a pessoa que toma conta da da porta e a diferença é que assim, aqui é meio que pra gerir quantas pessoas vai ficar dentro. Então, se tem muita gente, eu não deixo mais ninguém entrar, eu só falo: "Ah, tá muito cheio por hoje". Ou então, se tem tipo, um uma desproporcional assim, entre mulheres e homens, aí eu vou falando assim: "Ah, o vocês não podem, vocês não podem". Aí quando dá um tempo assim, eu deixo entrar ou ou mais mulheres ou menos homens pra dar um equilíbrio dentro. Então, não é uma coisa que ela poderia fazer, entendeu?
Uhum. Hum. Uhum. Ah. Entendi. Aham. Aham. Ah. A porta. E sim. Uhum. Sim, sim. <giggles> Uhum. Entendi, entendi. É, com certeza. Bom que bom que pelo menos com a questão do marketing, né, da startup, ela já consegue te ajudar. E aí assim, eu acho que pra você controlar melhor, você precisa encontrar também uma forma que funcione bem pra você. Você acha que hoje, né, na no seu momento de agora, o ideal seria, por exemplo, uma agenda de papel ou algo digital? Tudo no computador.
Ai, não sei qual seria mais eficaz, assim. Talvez o papel? Eu f não sei. Porque assim, o digital é aquele negócio de ser mais acessível, né. Qualquer lugar eu posso ficar olhando, só que eu tenho muito déficit assim, de ficar pega o celular pra ver uma coisa e, sabe, quando você abre um Reels, e aí você descobre que passou 40 minutos. Você nem lembra mais porque você pegou o celular. Aí eu acho que o papel seria mais ideal, assim.
Uhum. Aham. Sim! Sim! Entendi. É, porque, eh, o ideal talvez, né, seja então, anotar tudo assim, sabe? Começar o teu dia você já começa o teu dia super cedo, né, e você já deixa, eh, ali, tudo anotado, o que que você vai fazer e em cada intervalo do dia. E tentar seguir a sua meta assim, e também não extrapolar a meta no no seu freelancer, né, que você comentou que você acha que acaba que sendo algo que tá pesando mais hoje, né? Porque se você pensa numa meta viável e tenta não extrapolar essa meta, eh, você já vai tá fazendo ali, né, o dinheiro que você já é um dinheiro extra no final das contas, né, porque você tem o seu trabalho CLT. Então, eh, o extra que entrar já é algo muito positivo e e você consegue um tempo pra você não enlouquecer, né? Não ficar tão, assim, sobrecarregado, sem momentos de pausa, sem descanso, sem nada, né?
Sim. Exatamente. Certo, vou tentar fazer isso. Não não é tão fácil, né? <laughs> Porque eu acho que eu eu fiquei muito eu eu porque eu estava sozinho também, né? E e isso aí foi algo que eu vi que me afetou bastante, porque quando você tá só, meio que você não tem muitos limites, você vai até a hora de dormir e é isso. Porque você tá só, não ia fazer nada mesmo, então trabalho pra dentro. Só que, agora que ela tá aqui, eu tenho que me desligar um pouco pra ficar com ela. Só que ao mesmo tempo, mesmo estando com ela, eu fico pensando de tipo, sobre o trabalho, entendeu? Aí por isso que eu falei assim: "Olha, talvez eu esteja realmente sobrecarregado assim, com muita coisa de uma vez". E eu não estava conseguindo organizar meu dia, porque até na hora que eu paro, eu fico pensando.
Hum, é. <laughs> Aham. É. Uhum, uhum. Uhum. Sim. Uhum, uhum. É, não, com certeza. Mas assim, eh, é um cansaço mental, né? Que você vai chegar, você não só físico assim de ficar sentado, trabalhando e tal, mas é é um cansaço mental, né? De ficar tão sobrecarregado dessa forma. Então, eh, é mesmo tentar seguir. Porque, assim também, o tempo passa muito rápido, você tem que aproveitar tua vida, né? E e ficar só, só, só trabalhando, eh, é muito momentâneo isso, né? E é sempre juntar um dinheiro para um futuro, mas o a única coisa que você tem garantido é o agora
Sim.
Né? Então, eu acho bacana você juntar esse dinheiro e produzir bastante, mas, ao mesmo tempo, você precisa conseguir ter uma vida saudável nesse nesse momento que você tá vivendo.
Certo. Tá, eu vou tentar fazer as coisas que você falou, principalmente ali a do caderno, tentar anotar tudo, tentar dar uma organizada e deixar os horários fixo e também me limitar como você falou, né? Com relação ao freelancer. Ter a meta do dia e não passar da meta do dia. Mas muito obrigado, tá? Por me escutar e pelos conselhos.
Uhum. Aham. Isso, vai ficar mais fá Ah, imagina! Foi ótima a conversa. E, até a próxima.